No, non puoi che tra l'altra è il mio tappeto preferito, rosa, bellissimo, tutto bruciacchiato.
Eh, classico ovviamente. D dove se non lì potevano andare ovviamente.
E s qui poi c'abbiamo, uhm, in Italia n no non lo so, uhm, forse al nord è diverso, sud non ce l'abbiamo noi, ehm, il uhm, come si chiamano quegli affari insomma che quando viene fuori la puzza di bruciato in casa scatta la
Ah-ah. Ah. Gli allarmi antincendio, tipo?
Uhm, sì, esattamente. Quando c'è <chuckles> e qui inve qui invece sono sensibilissimi, cioè anche quando cucini, tipo accendi fai la bistecca e scatta la qualunque. Per cui <chuckles>
Ah, okay. Ah. È ve Assolutamente, che se friggi è un disastro perché ni <chuckles>
Esattamente. Ehm, e quindi son scattati tutti gli allarmi ovviamente dello smog detect nell'appartamento e caos. Vi i ragazzi scioccati perché "Tu sei una matta. Ma perché hai voluto fare questa cosa a tutti i costi?" Apro la porta di casa, tutti i vicini fuori perché ovviamente li ho preoccupati. Ho dovuto spiegare: "No, stiamo semplicemente festeggiando il" nel frattempo sì. C'era tutta una nuvola di <chuckles> di fumo dentro casa, con le finestre aperte, ehm, però poi è andato via insomma e quindi c'ho questi 2 aneddoti buffi.
Certo. Immagino. <chuckles> Chiaramente. <chuckles> Tutto nella norma in questa casa. <chuckles> Non vi preoccupate. <chuckles> Che <chuckles> beh, sì, che di sicuro intrattengono anche alle altre feste immagino. <chuckles> Sentite l'ultima che ci è successa. E poi ascolta, ti volevo chiedere, per quanto riguarda la tradizione degli elfi. Uhm, tu quindi l'hai iniziata a fare adesso con i tuoi figli mi sembra di capire, che non era cosa che già facevi tu, cioè, mhmm, d tu da piccola diciamo non l'hai
Sì. <chuckles> <chuckles> Sì. No e comunque, ehm, io sono nata e cresciuta in Italia e questa cosa non ce l'abbiamo mai avuta. Ehm, poi quando mi son trasferita dove vivo adesso, ehm, ho scoperto questa cosa quando mi figli erano piccini. Ehm, però non so sinceramente da quanto tempo esisteva o se è stata una cosa degli ultimi 20 anni che qualcuno si è inventato.
Sì. Eh, esatto, esatto. Sì. Mh-mh. Okay e quindi Ah, okay, sì, perché qualche video online si è visto di questa cosa e quindi
infatti secondo me
Esatto. E quindi qui volevo chiederti: ti piacerebbe se poi i tuoi figli, uhm, tramandassero questa tradizione? Cioè se a loro volta riprendessero, magari non lo stesso elfo, sai o ognuno il suo. <chuckles>
Bruciato <chuckles> No, <chuckles> io l'ho conservata, non si sa mai, cioè se poi lo voglio glielo do, eh. <chuckles> Fanno i turni a famiglia, son 2.
Eh, no assolutamente, esatto. E ti piacerebbe se la tramandassero?